Ja, das kann ich gut verstehen. Kannst du denn auch Möbel mitnehmen?
Mhm. Ja, ein paar bestimmt. <laughs> Aber viele sind auch schon echt alt und da weiß ich, ich brauche zum Beispiel 'n neues Bett, das auf jeden Fall. Das soll dann auch 'n gutes Bett sein. Das w solche Dinge kosten ja dann schon so 'n bisschen.
Je ja, ä Ja. Mhm. Ja, ähm, kannst du dir denn vorstellen, äh, dass du jetzt, äh, anfängst zu sparen? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Äh, zu wann möchtest du denn diese neue Wohnung haben?
Ich dachte so in 3 Jahren, das wär so 'n das wär auf jeden Fall realistisch.
Ok Mhm. Hm, da hättest du ja die Möglichkeit, auch noch was anzusparen, ne?

Den monatlichen Beitrag kann ich nicht verändern. Ich würde jetzt, wenn ich ihn einfach so monatlich weiter abzahle, ich glaube, 2 bis 2,5 Jahre noch zahlen. Und ich würde halt tatsächlich ja, wie ich halt gesagt habe, um halt bisschen Zinsen zu sparen, ähm, ihn gerne vorher abzahlen und halt immer wieder mal was einzahlen. Aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, aber vielleicht macht das schon Sinn wegen der Zinsen, damit ich die nicht auch noch habe obendrauf.
Ja. Mhm. Ja. Ja, Zins und Zinseszins im Grunde genommen, nicht? Weil ja. Und, äh, man g setzt den Fall, du würdest das jetzt erst mal ablösen. Äh, gibt es denn sonst noch laufende Kosten, über die du dir Gedanken machen musst?
Genau, genau. Ähm, ne, einfach nur halt die normalen Lebenshaltungskosten, die ich habe. Genau.
Ja. Äh, also, du sparst jetzt ja, um dir eine Wohnung, äh, zu mieten. Ähm, hast du auch schon mal über einen Kauf nachgedacht?
Ähm, ne, tatsächlich noch gar nicht. Für mich ich muss sagen, war dieses Thema immer sehr weit weg. Grade am Anfang meiner Karriere musste man sich ja dann doch erst mal 'n bisschen durchkämpfen und zurechtfinden und, ähm ne das war dann immer nicht so einfach, Geld zu sparen. Ähm, von daher war dieses Thema für mich einfach immer zu weit weg, dass das überhaupt mal möglich sein könnte für mich. Das habe ich noch nie in Betracht gezogen tatsächlich.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Äh, was meinst du, wie viel um wie viel höher wären denn die Belastungen, wenn du jetzt die größere Wohnung nehmen würdest?
Ich denke, sie wären gar nicht so viel höher als jetzt, denn ich habe das Gefühl, wenn ich mir so anschaue, ähm, wenn mein Studentenkredit halt noch obendrauf kommt, äh, mit den Kosten der jetzigen Wohnung und dann habe ich noch 'n paar elektronische Geräte, die ich monatlich abzahle. Das ist auch bald vorbei. Ähm, wenn man das zusammennimmt, ist das eigentlich schon wie die Kosten von einer größeren Wohnung. Das heißt, so viel mehr würde wahrscheinlich gar nicht obendrauf kommen, als wie ich es halt jetzt schon habe. Nur dass dieser Studentenkredit halt nicht mehr da wäre.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Als Genau, ja. Äh, also, diese Kredite jetzt für Equipment, so nenne ich's mal, und für den Studentenkredit. Wenn wir davon ausgehen, dass die beide weg sind, dann sagst du, wären im Grunde genommen die Aufwendungen für die zukünftige Wohnung gar nicht viel höher. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Genau, für die monatlichen Kosten auf jeden Fall. Aber dann muss man ja halt auch noch ne, für die Kaution einiges zusammensparen und ja, natürlich auch neue Möbel, weil tatsächlich habe ich mir überlegt, dass ich nicht so gerne viel auf Raten kaufen möchte an Möbeln für die neue Wohnung, weil das wird, glaube ich, zu viel und dann steckt man schon wieder in diesem Abzahlen drin und das möchte ich eigentlich nicht mehr so gerne für die Zukunft.
Ja. Mhm. Ja.